Hola ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gusto verte, muy bien.
Ay, qué bueno, aquí queriéndote hacer una pregunta.
A ver, dime.
¿Qué opinas sobre la gente que no recoge la basura en la calle?
¿De verdad quieres saber eso? Eh, no no, <laughs> no no es cierto, este, ¿sabes?
Sí, la verdad que me <laughs>
¡Ah! Obviamente me caen mal, obviamente cada vez que, ah, veo que alguien tira la basura y no la recoge o que va en el coche y nada más de repente avientan basura de la ventana, ¡ay!, me da tanto coraje, quiero bajarme del coche y agarrar y aventárselo todo, pero bueno, sé que eso no está bien. <laughs> Sí, exacto, y pues bueno, la verdad, lo primero que viene en mente es
Ajá. Ajá. Ay, de lo peor. Ujú, metérselo en la ventana. Ajá.
y no quiero sonar grosera, pero pues gente sin educación.
Pues sí sí la verdad que pienso igual, la gente que tira la basura en la calle me parece muy irresponsable, ¿no?
Es que en serio, o sea, que, ¿por qué crees que algunas personas no se preocupan por recoger su basura?
Ajá, así es. Y también, pues, creo que la educación, ¿no?, como tú dijiste, eh, pues, también viene desde casa, ¿no?, y si no le enseña uno desde chico, pues, crecen y le di ajá.
Ujú. Sí. Sí, más bien es eso, a mí me sorprende aún, o sea, sé que no tiene nada con recoger la basura, pero que la gente aún quema basura. Habiendo tanto contenedor tan cerca, ahora sí pasa el carretón de basura, o sea, llévela a su lugar la basura.
Ajá. Ay, sí, sí. <chuckles> ¿Qué le cuesta, no? Bueno, en, bueno, en México sí sé de que aún las personas siguen tirando la basura, eh, en las calles y a veces, de que, por flojera, hacen eso que tú dices, de que queman así la basura y a veces, apesta mucho.
<chuckles> Sí, ya. Ay no, es terrible, es terrible. Yo siento que ya vivo en una ciudad, pues, ya grande y, pues, muy urbanizada y con creo que contamos ya con todos los servicios por la por lo menos en la parte de la ciudad y aún hay gente que
Ajá. Ajá. Ajá.
no sé, no no no puede llevar su basura, o sea, hacen esos puntos negros, ¿no?, donde dejan basura en lugares X, y nada más ya cuando ves, ah.
Ajá, sí, sí, sí. ¿Crees que sea por generaciones?, o o sea, de que por la edad, por ejemplo, de no me ha tocado ver más de los viejitos que siguen haciendo eso de quemar basura, ya no tanto los jóvenes.
Sí, exacto, sí, creo que es más bien eso, ¿no?, como que se quedaron acostumbrados a tirar la basura en donde sea, o, simplemente, dejarlos afuera de su casa, yo no sé, esperando a ver cuándo pasa el carretón, como si fuera a pasar todos los días, ¿verdad? Pero, bueno.
Ándale. <chuckles> Sí, sí. Ándale, ándale. Sí, sí, es que, ah, mi abuelito sí hacía eso de que la basura de los árboles y eso la juntaba en un montoncito, y tras, le echaba ahí para prenderlo.
Y luego se hace un tiradero. Ah. <chuckles> No. Ay, lo bueno que no soy su vecina. <chuckles>
Pero, pues, uno como el chiquito como que, no, en ese entonces como que uno no, pues, no piensa como de, ah, pues, hice algo malo, ¿no?, hasta que ya creces y te das cuenta de que, no, pues, <giggles> le hubiera dicho algo, pero, pues, no, ni se te pasa por la mente de niño. <chuckles>
Claro. Claro, claro que no. <chuckles> Y bueno, ¿qué cree qué consecuencias piensas que hemos tenido por eso mismo? Tanto, pues, en la comunidad y como en el medio ambiente, ¿no?, el dejar la basura en la calle.
Pues, que, pues, tirar la basura, por ejemplo, en la calle, pues, no solo estás ensuciando visualmente, ¿no?, el lugar, sino, pues, estás afectando para la salud, ¿no?, del medio ambiente. Eh, a veces, tiran las bolsas y las dejan abiertas, y llega un perro y las se las lleva y hace un cochinero más grande ajá
Ay, sí, sí, sí, sí, luego las moscas por todos lados <chuckles>
Ándale, ándale. Sí, o sea, aparte de que puede que el perro también se enferme. Y son perros, obviamente, esos perros que andan en la calle, son perritos que no tienen un hogar ma la mayoría, y se pueden enfermar y o de que si muerden a una persona que no, pues, no pase, pues, pero, eh, pueden pasarle una enfermedad también, ¿no?, o sea, como que vienen muchas cosas, tan sólo por el hecho de no tirar la basura a donde debe de ir.
Claro. Exacto, es todo una bola de nieve con esto. <chuckles>
Ajá, ándale, ándale.
Fíjate que el año pasado, bueno, hace 2 años tuvimos mucha lluvia, pero mucha lluvia, y este, ah, toda esta parte del centro estaba súper inundada, o sea, caía, no sé, ni 20 minutos una lluviecita, y ya cuando veías estaba todo inundado, todas las alcantarillas llenas de basura y todo lo que baja del resto, o se o sea, de las partes más altas de la ciudad terminaban acá, y ay, no, era una cosa. Y luego el drenaje, obviamente, ya empieza a subir. <laughs>
Ajá. Ajá. Ay, sí, sí. Ajá. Ándale. Sí, pues, sí. No, y luego, pues, al tirar eso, tiras una basura y se va juntando, como dices, porque lo va recorriendo. Llega un punto donde ya como que tap toda esa cosa como que tapa la coladera o tan las tapas de ahí del drenaje y, pues, obviamente, luego a uno afecta también, ¿no?, a unas cuantas personas.
Sí. Sí, sí, y una intentando cuidar el asunto de la basura, y ya cuando vemos viene todo del cerro. <laughs>
Ahí en tu familia, ¿no te decían?, o sea, te te enseñaron a sobre la tirar la basura, te hablaban de la contaminación, o tú cómo aprendiste de que, obviamente, eh, pues, no está bien estar tirando a la basura?
Seguramente todo fue de la escuela, me acuerdo que hacíamos los posters estos de a dónde va la basura, a dónde tirarla, a cómo separarla. Aunque, pues, nunca realmente se ha hecho, <chuckles> nada más es el puro hecho de que supongo que estar uno consciente, ¿no?, de las cosas que son reciclables reciclables, las cosas que son, pues, basura, basura, y, este, pues sí. Supongo que de la escuela, porque la verdad no podría decirte que mi familia era muy responsable con eso. Pasaba alguien, por eso es que la basura se iba, pues, a un contenedor de basura, porque literalmente pasaba alguien recogiendo la basura y le daba su muen su monedita, y ya no sabíamos nada más de esa basura, ¿verdad? Pero en sí, o sea, mi familia que yo conscientemente recuerde, no, o sea, mi mamá, ni mis abuelos nunca, <chuckles> Fue más en la escuela y, pues, los comerciales que veías en la tele, pero ya de ahí, nadita.
Ajá. Ajá. Ándale. Ajá. Ujú. A recogerla. Ándale, y sí. Ah, okey. Ajá. En mi caso, creo que mis papás sí, si eran de que íbamos a un lugar y siempre traían una bolsita. Y era como de que, ahí era de que, todo lo que tirábamos, lo tirábamos en esa bolsa, y lo llevábamos. Porque a veces que íbamos a las playas y no tenían, pues, donde dejar la basura, o estaban muy lejos los botes de basura, y mucha gente por eso se llenaba de basura las playas, porque, mm, le da flojera más que nada ir a tirarla a su lugar. Entonces, sí.
Sí, sí. Sí. Y creo que, esta, sabes ahorita que mencionas la playa, igual vivo en un lugar de playa. Y, este, creo que la playa fue la gran motivación, creo que eso fue lo que hizo que realmente estuviéramos muy conscientes, porque vivimos del turismo, ¿no? Y de repente después de una lluvia ver toda esa basura en la arena, era terrible.
Ah, okey. Ujú. Ah, okey. Ajá.
Y sí, este, sí, o sea, al otro día mucha gente, aparte de los de promotores de playa y toda gente dedicada a le la limpieza de la playa, pues, muchos ciudadanos sí se paran y hacen sus brigadas de de limpiar las playas, ¿no?, de las que te quedan cerca para que podamos atraer un poquito más turismo, así que definitivamente ha motivado, ¿no?, la el asunto de mantener las playas limpias.
Ah, no, pues sí. Ajá. Ah, okey, sí, sí. ¿Y a ti te tocaba hacer como una ayuda en eso que mencionaste de de que de las escuelas Ah, okey, okey.
Sí, lo hacemos. Sí, de vez en cuando lo lo hacíamos, lo empezamos a hacer en la escuela de mi hija y este y sí era padre porque sí iban. A mí me sorprendió, la verdad, que los papás sí participaran y sí llevaran a sus hijos, porque de repente piensas que como que todos se hacen tontitos, pero no, realmente sí llegaron. Llegaron y sí, este, y lo empezamos a hacer cada domingo durante la época de la primaria, y ya, ya de ahí como que todos se separaron y ya no sé si van aún o no, pero nosotros intentamos ir los domingos.
Ajá. Ujú. Ah, oh, qué bueno. Sí, sí, sí. Mm, pues sí, qué bueno que haya ahorita ya mucho de que en eso, pues, conciencia, ¿no?, que antes no había en esa parte de la basura. Hasta ahorita que ya como que está perjudicando, pues, al mundo, ya s todos están tratando ya de comprender, pues, y ayudar, ¿no?, pero, pues, antes no era así.
Sí, exacto. ¿Y sabes?, eh, se hizo un punto negro como a media, u una cuadra y media de aquí, este, pero ya estaba muy cerca a la parte costera, a la parte turística, y la verdad sí da muy mal aspecto. Así que nos empezamos a organizar con los vecinos, ¿no?, no todos, pero, pues, la mayoría, y pusimos los letreros de primero bien buena onda, ¿no?, de, "Oye vecino, <chuckles> hay que cuidar la imagen. Oye vecino, mira, este, tal persona pasa por la basura, por una monedita te la puede llevar". No, no, no, no, porque no era la única, o sea, había varias personas que colocaron sus letreros afuera de sus casas y en este punto negro en específico. Estaba, o sea, se hacían torres y torres de basura y entre los vagabundos, los perros, el viento, o sea, ya cuando veías, literalmente, había basura sobre la calle donde pasan los coches. No, era una cosa horrible. Así que
Ajá. Ah, okey. Sí. Ajá. ¿No se enojaba contigo? Ajá. Ah, sí. Ah, okey. ¿Y si hicieron caso, o sea, sí empezaron a a tirar su basura? ¿No? <chuckles>
No. No. Los mismos vecinos, o sea, los mismos vecinos que vivían alrededor de yo no me imagino tener eso enfrente de mi casa. O sea, no no no me imagino el olor, no me imagino querer entrar a no no no no lo entiendo, no sé cómo pueden vivir así, pero eran las mismas personas y fue muy desgastador. En algún punto, eh, íbamos tan en serio que pusimos así como que a un guardia, quera quedaba una person no, en serio, nos cooperábamos para que la misma persona, esta que recogía la basura, este, lo pusimos ahí. <laughs> ¿Y tú crees que les importaba o de les daba vergüenza? Para nada. Así, nada más. Y luego lo peor de todo es que llevaban sus botes y ya para no gastar bolsas, vertían el bote de basura ahí y todo su desperdicio, y se iban con su bote y su bolsa. Ay, no, tanto coraje. <laughs> Así que
Ajá. Y sí, entiendo. ¿En serio? Ajá. De guardia. Mm, o sea, lo tiraban en frente de él. Ajá. Ay, no. Ajá. Ay, no, esa gente. No, y luego como que t hay mucha gente de que también piensa de "Ay, pues, ¿para qué lo recojo si al rato va a estar igual, no?", eh, o sea
Ese es el problema. Ese es ese es exactamente el problema, yo creo que esa era la mentalidad de muchas de las personas que vivían ahí por el punto negro, porque me di cuenta que los que estaban ya de este lado de la cuadra ya no lo hacían, de verdad no no íbamos, porque sí es bien fácil, porque queda cerquita, porque quién quiere, oh, estar oliendo la basura todo el día, o sea, mucha gente no tiene <chuckles> dónde mantener su basura más que en su casa, como es mi caso, ¿no? O sea, no la voy a poner en mi patio para que se mosquee toda, ¿verdad? Así que era, ah
Ajá. Ajá. Sí, sí. Pues, nadie. Ándale. Nombre, y luego, si todos pensáramos así, pues, entonces nunca habría un cambio, ¿no? Entonces, como tú, o sea, en en caso tú estás haciendo lo correcto y, pues, ya estás aportando en algo, a lo mejor, no mucho, pero la gente vas a inspirar a otras personas para que hagan lo mismo, ¿no?
Sí, pero. Ay Sí, es lo que quisimos, pero la verdad es que 2 años después y el punto negro sigue ahí.
Ajá, sigue igual. Ay, no.
En serio, y lo han limpiado, y lo han limpiado, y nada más nunca ha funcionado. Pero es eso, yo creo que ese es ese pensamiento de de todas maneras al rato va a estar igual. <tsk> Pero bueno.
Sí, porque está solo. Pero tú crees que, o sea, ¿qué crees tú que podrías hacer tú para tú motivar a esas personas? ¿O crees que como que ya está muy perdido de, pues, para hacérmelos más responsable y que junten su basura?
No lo sé, es que en serio sí siento que agotamos todo lo que se pudo, porque, mira, eh, está la ley esta de que no puedes tirar la basura o no puedes, este, dejar, pues, no puede haber puntos negros, pero, pues, no ir y denunciar a alguien es toda una travesía, ¿no? Como cualquier otra tipo de como cualquier otro tipo de denuncia. O sea, nadie va a ir a dar vueltas, nadie va a ir a dar, este, entregar oficios. O sea, de hoy, pues, tampoco puedes ir por la vida tomándole, eh, fotos, ¿no?, a la gente que está tirando basura, porque en algún punto pusimos una camarita y, este, no, te estamos vigilando, y eso no ayudó. Así que siento de verdad que agotamos todo, de verdad, y es bien triste, porque paso por ahí todos los días, tengo un perro y camino, y lo veo, y digo: "Ay, ¿en serio?". Y digo, hay días donde se hace terrible, o sea, si deja de pasar el carretón 2 días, no, es terrible.
Ajá. Sí. Ajá. ¿Crees que no te harían caso los policías? Ajá. Ujú. Ah, okey. No, en serio les valió. Ajá. Ajá. Ah, okey. No, no, pues, sí.
Y afecta a todo, afecta a los negocios que están por ahí, hay varias, este, marisquerías cerca. Yo no me imagino, este, o sea, hacer una, o sea, ir a com obviamente no voy a comer por ahí.
Ajá. O comer a un lugar abierto, ¿no? Aparte de que mucha gente en México o en otros lugares, de que ponen sus como carritos de comida y no creo que alguien, eh, en su sano juicio ponga por ahí sus carritos, ¿no?, ni se le va a antojar a la gente ir a comer ahí, o no sé. <chuckles>
Sí. Sí, no, no, pero hay puestos de comida, a eso me refiero, o sea, hay restaurancitos, porque te digo que ya está muy cerca hacia la hacia la parte, pues, turística, la parte costera, y no me imagino ni ir a comer ahí, ni tener mi negocio ahí, o sea, no sé. Pero bueno, luego de repente veo un montón de cáscara de marisco y digo: "Ay, ellos mismos la tiran". <laughs>
Ay, ¿en serio? Ujú. Ajá. O sea, que tu única solución sería como que moverte de esa área a otra parte, porque ya
<chuckles> Mi única solución sería darle toda la otra vuelta hacia otro lado, pero, no. <laughs>
Ajá. Pues, es que también está difícil, ¿no? <laughs>
Estarme acomodando, porque la gente no puede tirar su basura, está difícil.
Sí, sí, está y, ¿cómo te aseguras de que en esa parte sí lo van a hacer, no? También vas a volver a empezar a batallar.
Exacto, ¿dónde vives, no? ¿Todo bien, no hay basura, no hay puntos negros? No sé si es algo común esto de los puntos negros.
Ajá. Bueno, es que en bueno, yo donde yo vivía, fíjate que no l era antes, se me hace, era más así como que mi abuelita era problema. <laughs> Pero donde así, eh, mi calle siempre fue como que muy limpia, de hecho, como que sí, siempre era como de que todos podíamos salir a jugar en las n tardes, o sea, n si fuera fútbol, lo que sea, y no había problemas, y era en México, pero, o sea, sé que en otras áreas, otras colonias sí era, eh, un problema, y más por la lluvia de que se tapaban todos los drenajes, apestaba el agua, se ponía todo a oscura, cochina, los animales. Ajá, creo que sí, o sea
<laughs> <laughs> Sí, sí. Sí. Ay, sí, sí, sí. Ay, pues qué bueno que allá, por lo menos, vives en un lugar limpio. <chuckles>
Ajá, pues yo creo que tu zona sería como que, eh, la educación y, pues, tener también empatía y, pues, desde tratar de enseñar, pues, a nuestros hijos, a sobrinos de, pues, sobre el impacto de nuestros actos y cómo nos ayuda o nos perjudica, pues, entre la cultura, el medio ambiente.
Sí. Exacto, tienes razón, voy a colocar mi letrero diciendo todo eso, a ver si así hacen caso. <chuckles> Me dio mucho gusto hablar contigo.
<laughs> Bueno.